Senti, vorrei sapere da te se in casa vostra si parlava il dialetto oppure comunque delle lingue locali, anche rispetto all’impiego dell’italiano, e perché questo magari lo ritieni importante, no, da salvaguardare.
Mah, ehm, secondo me sì, i dialetti oggi forse si comincia a riparlarn no, si comincia a riparlarne. Non lo so, perché vedo che ci son delle regioni dove i dialetti si mantengono. Allora, io devo tornare indietro di molti, molti, molti anni. Comunque a casa mia non si parlava un dialetto. Perché? Questo perché? Principalmente perché non usava, diciamo, nella mia non nella mia famiglia ma nel nel nel nell’ambito, diciamo così, sociale a cui vivevamo noi, che i giovani parlassero più il dialetto, ehm, devo dire che anche a scuola miei compagni che venivano da certe zone della città- parlo di Genova- certe zone della città, parlavano il dialetto. Quelli che venivano da altre zone della città non parlavano il dialetto perché in casa non c’era. Poi nel mio caso c’avevo mia mamma che era bolognese, quindi, però era a Genova da tanti anni, quindi un pochettino lo capiva il cos no? Invece mio papà chiaramente paga parlava il dialetto con suo fratello, con con sua mamma, con gli amici, con le quindi io ci son vissuto in mezzo al dialetto, no, però non no
Ecco, infatti stavo dicendo, ti sei un po’ ri ti sei un po’ ritrovato fra già fra queste 2 culture, però tornando un attimo indietro avevi detto, no, che, mhmm, fatto di parlare dialetto in contesti più o meno ufficiosi non era ben visto, ma a esattamente a cosa fai riferimento?
Esatto. A cosa faccio riferimento? Non lo so, e si vedeva a Genova c’era questa questa in quell’epoca lì c’era questa diciamo, questa idea che diciamo, in un certo ceto sociale non si doveva parlare il dialetto, perché probabilmente il dialetto lo
Ah, quindi fai proprio, ecco, un riferimento magari all’ambiente
lo parla lo parlava il popolo lo parlava il popolo, era un modo di parlare popolano esatto esatto <chuckles> era un era un modo del pop del popol mentre poi, la cosa che mi ha stupito sempre a me, perché poi io sono andav andavo sono andato in giro, d’estate, si andava in Trentino-Alto Adige da poi gira e vedevo che i ragazzi magari di altre nazio di altre nazioni, di altre regioni, parlavano tranquillamente il dialetto, ma anche nelle grandi città, ma allo s anche Milano stessa, a Milano i giovani probabilmente parlano più più molto più milanese di quello che p i genovesi eh, del parlavano il genovese. Ripeto, mio mio padre
all’ambiente borghese? Mhmm, interessante. Ah, d'accor quindi secondo te è proprio una cosa una situazione particolare di Genova e magari proprio del periodo in cui tu c'hai vissuto? Interessante, non si sente dire spess
Ma non ma non credo che oggi parlino lo stes eh ma ancora oggi credo che sia rimasto un pochettino quell’atteggiamento può darsi, non lo so, può darsi, ma non credo. Mio padre per dire, lui coi suoi eppure era era di una famiglia, diciamo, una famiglia di commercianti, gente appunto piccoli borghesi, tutte ste cose qua, e loro con gli amici, in famiglia stessa parlavano il dialetto. E invece a noi na a alla nostra generazione postbellica, niente, il dialetto è sparito è sparito completame
Mh. Eh forse anche per un discorso di emancipazione, no, di voler un po’ dare un taglio alla vita alla vita passata, sai, erano comun
Ah non lo so. Ah io non lo non lo so perché poi vedo che, vabbè, adesso vivo, dopo tanti, tanti, tanti anni, vedo vivo in un piccolo centro, sempre in Liguria, però vedo che qua i giovani parlano il dialetto. Vabbè, poi oggi, vabbè, c’abbiamo il discorso che, vabbè, ci son tanti che vengono da fuori, da da da da sia dall’Italia che anche da altri Paesi, allora chiaramente il dialetto
Ehm, beh, c’è stata un’esposizione, certo. Poi voglio dire la la mhmm, la Liguria comunque è una terra di frontiera, no, quindi immagino
Sì, può esserci anche un po’ col fattore lì magari, ma tradizionalmente sì, però somma, beh, io quando parlo chiaramente la gente mi riconosce, mi dice subito: "Ma tu sei genovese?" Dico: "Eh sì", perché io non me ne accorgo, però c’ho questa questa cantilena, questa questo modo di parlare che è tipico genovese, ehm
Esatto, che poi comunque si si riflette anche nel modo in cui uno parla italiano, quindi non c’è solo il dialetto ma c'è anche l’accento.
Certo certo, e beh certo e beh certo gli accenti restano, però poi vedo che invece poi una cosa che a me m’ha sempre lasciato un po’ perple no perplesso, ma sempre de: "Ma com’è che sta?" Perché ho avuto ma amici veneti, pre esempio, ragazzi veneti, ragazzi di ottime famiglie, di di di di ambienti sociali molto più magari elevati del mio, per dire, eh, che comunque, ehm, parlavano il dialetto parlavano il dialetto, i con gli ami con gli altri amici vene certamente un veneto non parla il dialetto veneto con un napoletano, però diciamo co co-co co con gli altri
<chuckles> Beh beh beh, e e ancora perché devo dire che, non so, si sente ehm, si sente a volte dire, no, che da italiani, quando visitiamo le altre regioni, abbiamo ci ci sentiamo un po’ presi presi di mhmm, di, come ti posso in difficoltà, no, quando tutte le persone intorno a te che parlano i loro dialetti, e tu ti senti un po’ perso. Ti è mai capitato?
No. <chuckles> Eh. Ma, ehm, c <chuckles> Ehm, ce no beh, vabbè, poi in Italia, vabbè, c’è da dire che col cinema, con la televisione, con le cose i dialetti un pochettino, se non altro per assonanza, così, qualcosa sì io un po’ il napoletano lo capisco, posso capire anche il dialetto veneto, l qualche cosa capi non capisco, chiaramente tutto, 2 veneti che parlano stretto, stretto il dialetto, posso capire, cosa ne so, un un 50% un 40% dipende dal discorso che fan, seguo il filo maga dimmi.
Mh, ma ma dimmi, questa ecco questa passione che tu hai per per i dialetti è qualcosa, non so, che ti è stata, ehm, data dal tuo percorso professionale oppure sei una persona naturalmente curiosa? Parli anche altre lingue, non so.
No, no. No, direi che quello che hai detto della curiosità, indubbiamente, quello della curiosità. Vabbè, è una realtà, del resto è una realtà in Italia se circoli, se vai in giro, se ti sposti dal tuo dal dal dal tuo ombelico, se vai un po’ più in là, eh in Italia, insomma, ci sono i dialetti, le queste usan le le usanze regionali, in tu in tanti in tanti ambiti, ecco, le vedi, ma nella la lingua è quella più evidente, è il primo impatto che c’hai, perché tu, somma, incontri una pessona una persona che non conosci, magari gli fai una domanda, quello capisci subito appunto dal tono, dal dall’accento, che è magari un siciliano che p o meridionale, comunque napoletano, un puglies
Sì o comunque non è una persona del posto, ecco, sicuramente
uno del Centro Italia, io c’ho abbastanza capacità a capire a capire da dove viene una persona, vabbè, anche perché, avendo un po’ di anni, un po’ c’ho un po’ di ho affinato l’orecchio, ecco, alle varie alle varie intonazioni, ecco, alle varie intonazioni.
Ah okay, sì, sì. D’accordo, no, esattamente. Ma senti, avevi accennato brevemente alle vacanze in Trentino, non so, avevi una una un aneddoto buffo riguardo al tedesco magari quando eravate là che volevi raccontare.
Eh. A me, tedesco no, <chuckles> più che aneddoti buffi, che a chiaramente da giovane que quello che fai il tedesco avevo imparato chiaramente qualche brutta parola, son le poche cose che so di tedesco son qualche brutta parola. Certo, perché lassù parlano il dialetto che praticamente è un tedesco a d non ho mai capito di preciso. Sì, è un dialetto n è tedesco, ma non è tedesco, forse austriaco, ma non è parlano un loro dialetto mol cioè, per noi italiani, in incomprensibile, eh.
Beh, guarda, te lo dico mhmm, te lo dico io, ehm, in Trenti c’è proprio il bilinguismo, quindi non stiamo parlando di un dialetto ma diciamo proprio di due lingue che sono ugualmente
Sì, ma poi ehm, ma ehm, ma quello sì, sì, lo so, quello certo, beh poi c’hanno anche c’è anche il il ladino, parlano in un in certe zone, in Val in Val come si chiama? Ortisei, quelle zone lì, che parlan il ladino, che è un’altra lingua ancora, quella è un'altra lingua ancora, molto ristretta no, però sì, è vero il bilinguismo c’è ed è un tedesco un tedesco, però poi nei nei <tsk> nei nei masi, su diciamo, ne nelle fattorie e così, c mi dicevano che c’hanno un loro dialetto che, insomma, ch che è un po' ora, non so la differenza, magari non ci son grandi differenze rispetto al tedesco, ma come in Germania magari ci sono differenze tra una zona e l'altra della Germania. Beh, anni fa ho visto ho visto un film, quello fr quello francese, che ti fan vedere che su nel nord della Francia, nella zona di nord-est verso verso il Belgio, verso quei paesi lì, parlano un dialetto che i di i fra que nel film tradotto era una cosa resa
Sì, in alcune valli sicuramente sono zone Mh. Chiaro sì, sì è sai è un po' è un Sì, certo, magari è più simile a quello delle delle Fiandre, ma aspetta, torniamo un attimo torniamo un attimo in Italia, perché mi interessava farti una domanda rigua guarda, sono davvero tanto, tanto curioso rispetto a questa cosa, poi torniamo alla Francia. Ehm, per quanto riguarda, ecco, le minoranze linguistiche, ti dico l’Italia è un paese comunque con una storia un po’ travagliata, almeno nei secoli recenti, e questo chiaramente ha portato, no, a dover fondere un po’ delle culture eccetera e delle lingue. Secondo te, quanto è importante, e perché, salvaguardare queste minoranze, nonostante che siamo in Italia?
facevano vedere che che i francesi del sud non capivano niente. Dimmi. No, no per cari Eh. Ma è importante bah è importante perché sono un fattore culturale, poi di per sé ormai oggi non è più importante niente, perché siamo nel sia secondo me eh, siamo nel nella globalizzazione coi pro e i contro per carità. Ma per esempio ci sono zone appunto, parlano g il greco in in in al nel sud parlano ancora del Greco, ci sono r regioni in Calabria che c'han ehm, zo zone, regioni, zone
Sì, delle isole linguistiche cosiddette, sì, sì.
zone che zone che parlano il il l'albanese ci sono, per esempio in Sardegna c'è una zona che si chiama Carloforte, l'isola di San Pietro, dove parlano genovese, il dialetto genovese; perché nei secoli, parliamo di prima forse della scoperta dell'America, si era trasferita là una colonia di di genovesi, pescatori per pescare e lì è rimasto e parlano un genove un genovese molto, molto antico.
Assolutamente. E guarda tu da uhm, d tu da ligure ad esempio con il corso come te la cavi, visto che comunque ha fatto parte dei vostri possedimenti?
No, ehm ma no, il corso non saprei, eh appunto, hai detto una cosa giusta. Eh, il corso è di nuovo un'altra lingua. È un non è né francese, non è né ni è un'altra lingua. È come in Fran in Francia parlano anche lì un mucchio di qua nella zona io vivo nel nel nel ponente, e anche qua c'è il i dialetti qua sono molto, rispetto al genovese, sono molto influenzate da termini francesi, da francesismi più che nella lingua italiana normale, la lingua italiana anche ci stan
Mh. Avresti qualche esempio curioso che magari appunto un foresto, o una persona anche della Liguria ma non di quella zona lì avrebbe difficoltà a capire?
Ma per esempio qua dove vivo io, per dire "niente", a Genova dicono: "Ninte, ninte", per dire nie poi dicono: "Rein" che vuol di' è dal francese Rien; e qui dicono: "Rein."
Ah. Mah, giusto.
Non c'ho niente, rein. Dicono: "no go rein." Vuol dire dal francese quello è un classico esempio di di un termine mutuato dal francese. Perché qua appunto c'è l'influenza del del della della zona diciamo del ehm, come si chiama, della vabbè insomma del del del del Nizzardo, no, del Nizzardo che era erano antichi possedimenti italiani che c'avevano i loro dialetti perché insomma no, no effettivamente. Il corso sì, poi come la Sardegna, che la Sardegna dicono che il sardo che io non non è che lo conosco per carità, qualche volta son stato in Sarde ma comunque anche lì dicono che è una lingua molto è un dialetto però quasi considerata una lingua perché c'ha determinati cu caratteristi poi vabbè lì ci sono gli stu gli studiosi di queste cose qua che per carità
Ah, interessante questa cosa. Sì della s uhm, mh mhmm, della confine francese, certo. Mh. Ecco, quindi a parte gli studiosi, quindi le persone del settore però secondo te come si può valorizzare proprio a livello quotidiano? Non so, ad esempio andrebbe insegnato nelle scuole, andrebbe un po' più impiegato nella segnaletica, tu cosa faresti se fossi sindaco alla frontiera di Ventimiglia per esempio?
qualcosa stanno. <chuckles> No, no, quella no. No. No, no, no per carità, no, ma lasciamo perdere. Queste son cose assurde. No, però per esempio adesso, ehm, da un qualche tempo girando così su certi canali, adesso che la televisione c'è 100.000 canali, ho visto che c'è un canale di quelli re regionali che che c'hanno una trasmissione che parlano in dialetto, in dialetto genovese. Poi ripeto a volte magari sento che ce son persone che parlano un buon dialetto, ce n'è di quelle che mi sembra che siano un po' il dialetto un po' magari di zone più periferiche della città, perché ecco ripeto a Genova non è che parlano il dialetto uguale dappertutto. Ti sp ti sposti di qualche chil uhm, di qualche chilometro, anche all'interno della città, vai in un altro quartiere parlano un dialetto più più popolare, un dialetto più e quell'altro quartiere centrale dove parlano un dial un dialetto più più raffinato, più fine con dei termini eh insomma è una è una bella ricchezza culturale, certo. Ma il discorso che dici di insegnarla a scuola eh, insomma secondo me p sarebbe più utile insegnare qualcosa di di di qualche le lingue è più importan certo che
Mh. Certo, è una grande città. Mh-mh. Ecco, quindi Ah interessante. Quindi, ehm, insomma ti sembra una cosa piuttosto folkloristica ma non ecco da, mhmm
Ma no è una cosa, effettivamente è una cosa, pensandoci è è cultura, è cultura, quindi, ehm, è qualcosa che però non lo so, non lo so non veramente non ci ho mai pensato. Oggi no, uhm, oggi sento che vedo che appunto fanno queste trasmissioni, delle volte ne parlano, ne scrivono; certamente l'importante è che ci si restino delle persone che coltivino, no, queste que que questa queste questo ambito qua che non si perda proprio tutto, e che quasi che un domani chi è interessato può andar anche perché può essere una una materia che magari non è che interessa a tutti, an oggi quanta gente quanta gente c'è che che non legge neanche un libro, li vuoi mettere lì ancora a insegnargli a insegnargli i di <chuckles> i dialetti, le cose mamma mia. Ma insegniamo la gente eh, insegniamo alla gente a capire quello che legge perché oggi <chuckles>
Mh-mh, mh-mh, chiaro. Sì, poi lì poco importa la lingua ecco, che sia in italiano o in dialetto non non lo leggerebbero, certo. D'accordo sì, sì. No ma guarda un un per per chiosare la discussione, tu avevi esordito, no, dicendo che a casa tua non si parlava il dialetto, però comunque poi sei cresciuto insomma, son successe tante cose. Adesso tu in che contesti lo impieghi, se lo impieghi?
Ma, no qualche volta e e siccome vivo in una zona dove parlano dialetto spesso e volentieri, gli anziani come me, allora qualche volta e mi intrometto cer però sì, beh, il mio è un dialetto un po' bastardo, nel senso che io non ho non sono né carne né pesce, perché non è che so parlare bene il dialetto genovese non avendolo mai parlato; lo conosco, lo capisco. Il il dialetto di qua ormai che tanti anni che ci vivo, quindi lo capisco anche que mischio un po' delle volte ma non mi non mi viene molto naturale a me parlare il dialetto.
Mh. <chuckles> Ah e quindi hai fatto un po' hai creato forse una versione tua che ti contraddistingue ecco, insomma ne ne puon
È una mi una mia versione. Sì, non mi viene naturale perché non l'ho mai parlato, perché il dialetto in fondo i bambini dovrebbero impararlo come lingua madre, oltre alla lingua del pae del nazionale, no, diciamo, perché i bambini quando imparano come lingua madre r riescono a a gestire entrambe le a me invece è innatu è innaturale, capisci, parlare il dialetto non avendolo mai mai parla
Eh beh certo, ehm Chiarissimo, no, no ma ho ho capito benissimo il tuo punto di vista, che comunque è le è legittimo secondo me, anche un po' dettato, no, da certi contesti, ehm, storici che oggi sono venuti meno. Grazie davvero per la chiacchierata. È stata troppo interessante.
<chuckles> Eh, così. Grazie a te. Grazie a te mi è stato mi è stato piacevole ascol farmi ascoltare da te, ti ringrazio, ciao.